تمام.
تمام؟ خلصنا كُلّ حاجة، و الفلوس بيتعملها wire، واتحولت، واتفق معايا، آآ، إمتي فاضي مش عارف إيه يوم الجمعة. فهاروح يوم الجمعة هييجي يسلمني البيت. تخيل أنا رايح أشوف حاجة أنا اشتريتها ما أعرفش هي فين أساسًا ولا أي حاجة.
ما أنا بصراحة آه، أنا يعني باحاول أستوعب، و وكنت لسه هاسألك أصلًا، أنت خلال الخطوات دي، يعني وخصوصًا إن فيه حد قال لك رأي وفي حد قال لك رأي تاني، وفيه إمكانية حتى اللي، اللي وقف معاك قال لك إذا كنت عايز تتراجع وتخسر ال5000 والَّا تكمل وتشوف أنت وحظك. ف آآ آه لأ ما أنا أقصد الoptions اللي متاحة قدامك. فكُلّ ده وأنت برضو لسه ما شُفتش ال ال ال الحاجة اللي أنت دفعت فيها الفلوس يعني برضو
اهم. لأ، هو قال لي كمل. وكمل آه. آه، آه. آه. آه.آه.
طيب كمل آه، عملت إيه؟
ف تمام، آآ، المهم رُحت استلمت البيت. عايز أقول لك دخلت، آآ، أنا أنا يعني شايف البيت قديم أوي، بس
هو مبدئيًا يعني أنا آسف بس آآ، المقاطعة بس كويس إنك لقيت بيت، ده مبدئيًا. أنت لقيت، أنت لقيت بيت، ده مبدئيًا. <chuckles>
امم. آه. لا، لا، لأ، بيت، آآ، يا عمي ده بيت وكبير. يعني الأرض الأرض بتاعته، آآ، فدان ونُّص.
طب ده حلو جدًا، مساحة يعني آه.
فدان ونُّص، الأرض بس بتاعته فدا ما أنا لسة هاحكي لك المشاكل اللي قبلتني. المهم، البيت أنا، أنا شُفته، شُفت المنطقة حلوة، آآ، يعني الناس الـلي ساكنين حواليّ اللي هُم الناس ال على المعاش. لأن في ناس جا جات اتعرفت عليّا أول ما أخدت الأول في ناس جات بتزعق لي: "أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مين؟" فأنا بقمة القرف رديت عليها: "أنا صاحب البيت. عايزة إيه؟"
أوكي. <laughs> أنا أنا الباشا صاحب ال ال ال <laughs> البيت ده.
فبصت لي قالت لي: "هو انت اشت" آه، لا، لا، أصل هي كانت جاية بتتكلم ب بقرف. يعني أنا واقف في الجنينة اللي ورا، فهُم شايفيني من الجنينة بتاعتهم.
يمكن عشان البيت آآ، قديم مثلًا؟
أنت مين؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مش عارفة إيه. فرديت عليها. نعم؟
يمكن عشان البيت قديم، ما مش معتاد إن يشوفوا حد فيه؟
لأ، عشان البيت ما فيهوش حد، ومرّة واحدة لقوا فيه حد. <chuckles> فهُم عارفين صاحب البيت، وبعد كده عرفت إن صاحب البيت دوّة مات. يعني، فالبيت بتاعه أخدته الحكومة. المهم. آآ، ابتديت بقى إيه؟ رحلة العذاب، اللي هي إيه؟ توضيب البيت.
بالضبط، بالضبط كده آه. بالضبط آه.
آآ، و وللأسف يعني جارتي دي اللي أنا زعقت معاها هي اللي جابت لي واحد تعرفه. اتفقت معاه على الفلوس، هن هنعمل إيه، مش عارفة إيه، تمام. آآ، الراجل دوّة
هو أنت كنت مُجبر على ده؟ يعني أنت كنت مُجبر إنك لازم ت ت ت توضب البيت وكده؟